Dunque oggi, ehm, volevo sottoporti un un quesito, una mhmm, non è una problematica vera e propria, però è una una sensazione che, mhmm, sto provando ultimamente, di cui mi sono reso conto nell'ultimo periodo facendo un pochino di, ehm, analisi di me stesso, un pochino di riflessione e eccetera, e che comunque in qualche modo mi ha messo a disagio. Perché, da un certo punto di vista, mi sono reso conto che molti di quelli che sono magari dei miei hobby, delle mie abitudini, ehm, o comunque delle mie routine in tanti ambiti, non necessariamente, mhmm, riflettono chi sono, quelli che sono i miei valori, o meglio la situazione, diciamo, è bi biforcuta, diciamo, a 2- 2 lati. Ehm, da un certo punto di vista, uhm, ci sono delle cose che faccio che non riflettono i miei valori, però ques pes questo penso che sia normale perché è difficile a volte, uhm, mantenere dritta la b dritta la barra del timone verso quello che è ciò che ci auspichiamo per noi stessi. Però dall'al ho anche notato che ci sono cose che invece faccio che comunque
Mh-mh. Certo.
da un certo punto di vista non si confanno molto a chi penso a chi penso di essere, ecco. E quindi questa questa dicotomia, questa idiosincrasia interna, ehm, un pochino mi fa mi ha messo in confusione perché m mi chiedo: ma queste cose che v mhmm, che come dire, che a cui aspiro sono veramente parte di me? Oppure viceversa, queste cose che faccio, mhmm, che cosa c'entrano con chi sono? Però q quindi perché le sto facendo? E quindi, questo mi ha un pochino messo il in uno stato di disequilibrio sotto tanti pusti punti di vista, ecco. Quindi, niente, in parte questo è uno sfogo, però se p se possiamo parlarne un po' mi farebbe da davvero molto piacere.
Certo, assolutamente. Allora innanzitutto ci tenevo a tranquillizzarti e a dirti che comunque è è normale, ecco, avere magari qualche dubbio, sulle proprie abitudini, soprattutto, uhm, comunque crescendo, anche facendo nuove esperienze, uhm, ecco è comprensibile che magari tu ti chieda effettivamente il significato di alcune delle cose che che fai, o magari che fai abitualmente, appunto, fai quasi magari in automatico. Uhm, quindi ecco, è anche molto comprensibile questo disequilibrio di cui mi parlavi, perché è chiaro che questo possa creare un po' di confusione, uhm, e e quindi appunto, ci tenevo, come ti dicevo a tranquillizzarti da questo punto di vista. Ehm, ti volevo fare qualche domanda, per capire appunto un po' meglio proprio la situazione, poi magari cercare <giggles> mag di darti appunto qualche consiglio. E innanzitutto, ti volevo chiedere quali sono le abitudini che attualmente hai, e che appunto senti non più tanto conformi ai tuoi valori, che ti piacerebbe in qualche modo cambiare.
Allora, da questo punto di vista la, uhm l la differenza più importante tra quello che faccio e quello che vorrei fare o essere, uhm, si tratta del, mhmm della disciplina in generale. Uhm, perché, mhmm, diciamo che, mhmm, come dire, io ho una mentalità che è stata molto, uhm, formata da alcune icone sportive, diciamo della mia adolescenza sostanzialmente. Uhm, magari cito, è è è anche morto qualche anno fa, non so se ricordi, uhm, Kobe Bryant, che era un giocatore di basket americano, e che aveva fatto del suo del suo mito, del suo ethos, diciamo, della sua narrazione, questa ossessività nel nel lavoro per ottenere dei risultati, no. Quindi questa capacità incredibile di, uhm, spingere al limite, le proprie risorse psicofisiche, lavorando durissimamente per migliorare giorno per giorno, in maniera veramente, uhm, dura, ossessiva, per raggiungere poi l'eccellenza. Ecco, io non ho mai pensato di poter diciamo, era come dire, forse anche un po' esagerata questa questo mito, però io comunque l'ho sempre seguito in qualche modo, cercando comunque di mantenere un certo equilibrio, perché, uhm, ri uhm, diciamo ritenevo di non avere proprio le stesse capacità di questo di questa persona così straordinaria. Però comunque è sempre stato un un punto di vista e un e un idolo da seguire. E ultimamente mi rendo conto che sto facendo molta fatica a mantenere la disciplina su tanti aspetti della mia vita. Cioè invece di andare con una, uhm, costanza e un'intensità, mhmm, durevole nel tempo, tendo a fare cose a sprazzi, a non riuscire a mantenere certi impegni, a non riuscire a mantenere, mhmm, alcune alcuni obiettivi che mi che mi sono dato, e questo un pochino mi fa dubitare no, da questo punto di vista.
Okay. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Certo, ho capito. Beh, sicuramente, è comprensibile, insomma, la tua frustrazione, capisco che, ehm, possa essere anche un po' demotivante, magari non riuscire a perseguire, effettivamente, degli obiettivi che ci si è dati. Ehm, quello che ti posso dire io, anche un po' per tranquillizzarti da questo punto di vista, è che comunque, ehm, ecco, in realtà, è normalissimo non essere sempre perfetti e non riuscire sempre a fare tutto con costanza, ehm, comunque e ecco, capisco che tu ti sia ispirato, come mi dicevi un po', al tuo idolo, comunque che tu l'abbia preso come punto di riferimento anche in questa perseveranza verso le cose. Ehm, però io credo che sia comunque molto importante ricordare che, ehm, ecco, alla fine, anche spingersi al limite sempre e chiedere a sè stessi sempre la perfezione e la perseveranza perfetta in tutto quello che si fa, è comunque, appunto, uno sforzo anche proprio per la mente, non da poco, che comunque, alla fine, in qualche modo, ha al anche delle ripercussioni, delle conseguenze. Quindi, ehm, ecco, io ti ti invito comunque a non essere troppo duro con te stesso e a considerare che, ehm, è normale nella vita che ci siano dei periodi durante i quali si fa più fatica a, ehm, appunto, perseguire degli obiettivi o comunque ad avere della costanza. Ehm, dopodiché è chiaro che, ehm, ecco, nel tuo caso, ehm, non so se questa è una cosa che tu vorresti, ehm, implementare oppure, ehm, se, in qualche modo, questa mancata perseveranza nei tuoi obiettivi ti sta provocando proprio una sfiducia molto grande.
Sì, più che altro, mhmm, essendo che ho sempre associato questo tipo di caratteristica, a, ehm, la possibilità effettivamente di raggiungere degli obiettivi anche "grandi" tra virgolette, il fatto di non riuscire magari a ottenerne anche di più limitati nel nel raggio, mi fa mi mette in dubbio mi mette un pochino mi toglie convinzione, motivazione e confidenza, in quelle che possono essere le mie capacità di raggiungere obiettivi invece più importanti, ecco. Faccio giusto un esempio, pre esempio
Certo.
ehm una una cosa che non riesco non riesco a diciamo a a mettere in pratica, è una certa regolarità nel sonno, no, perché, ehm, diciamo non ne ho studiato come dire l'importanza, anche le caratteristiche che deve avere un sonno di qualità eccetera. Ehm, e quindi ho cercato di intervenire per migliorarne la qualità, per avere più energia, proprio per poi riuscire, no, come conseguenza di questo, a mantenere il resto dei miei impegni, delle mie necessità. Eppure, ehm, non riesco mai a mantenere una regolarità, come dire nel sonno, nello spegnere magari il dispositivo elettronico con l'anticipo necessario, per evitarne gli effetti negativi sul sonno, ehm, ave andare sempre a dormire allo stesso orario mi risulta molto, molto difficile. Magari svegliarmi anche presto, non riesco e questo mi mi infastidisce, mi fa p mi fa pensare che effettivamente forse non sono così, ehm, dotato di qualità morali da questo punto di vista, di qualità, ehm, come dire, di fibra da questo punto di vista, ehm, per poi ottenere obiettivi anche in in situazioni più più specifiche e più importanti.
Mh-mh. Mh-mh. Okay, ho capito. Beh, sicuramente è comprensibile, insomma, anche la tua frustrazione, magari nel non riuscire a implementare questa abitudine del sonno, e e capisco insomma che, come hai detto tu, possa essere un po' demotivante, appunto, vedere che, uhm, magari ne anche nelle piccole cose spesso non si riesce ad avere costanza. Ehm, quello che ti posso provare a dire io, uhm, è, mhmm, magari anche per quanto riguarda appunto questa piccola abitudine del sonno, ma anche come altre, magari, cose, appunto, piccole abitudini giornaliere, uhm, di provare magari, mhmm, a non richiedere tutto e subito a te stesso; nel senso che, se ad oggi non hai questa costanza che vorresti, ehm, io ti consiglierei di non aspettarti, diciamo, un cambiamento radicale dal giorno all'altro, quindi di non cercare di implementare tutte le caratteristiche che tu sai essere appartenenti a un buon sonno, di appunto, di punto in bianco, ehm, perché questo potrebbe risultare magari particolarmente difficoltoso e potrebbe anche demotivarti, perché è normale che comunque, ehm, ecco se tua adesso hai una certa abitudine che vuoi modificare, uhm, è normale fare un po' di fatica nell'appunto cambiarla e, ehm, implementarne una nuova. Quindi potresti provare a, uhm, andare proprio per gradi, quindi piccole cose, uhm, magari ogni giorno cercare di fare qualcosina, di stabilizzare prima 1 abitudine, quindi un meccanismo; non lo so, magari, ehm, appunto s cercare di spegnere il telefono sempre un po' prima, o comunque cercare di fare dei mhmm, di introdurre dei piccoli accorgimenti che ti avvicinano poco alla volta al risultato che vuoi ottenere, e notarne i progressi, quindi, quando vedi che effettivamente inizi in diverse giornate a fare qualcosa che già è un miglioramento, ecco, di notare questa cosa e comunque, ehm, prenderla già come come un passo avanti verso l'obiettivo che vuoi raggiungere.
Certo, certo, grazie, grazie del consiglio, sicuramente cercherò di di metterlo in pratica, di essere meno giudicante, di cercare di magari fare giusto un un passetto alla volta, mhmm, ehm di non di non trarre conclusioni magari più grandi di quelli che sono i risultati limitati di una singola attività, eccetera. Quindi da questo punto di vista certamente cercherò di seguire questo, ehm, questo consiglio. Però invece, mhmm, diciamo più su quello che è, mhmm diciamo la capacità di crearne, di abitudini quotidiane, ehm, più in linea con con i miei valori, magari stiamo su questo della disciplina. Ehm, hai qualche consiglio su come effettivamente, proprio, come dire, ch partire da 0, no, se io do un domani dovessi trovare, ehm, e non non, senza esempi specifici questa volta, però una pratica che che voglio iniziare a praticare perché la trovo utile, quali sono delle strategie utili per riuscire a implementarle anche rapidamente, ehm, e e quindi renderle parte di chi sono?
Mh-mh. Allora, sicuramente ti direi magari, innanzitutto, di, ehm, trovare effettivamente dei momenti della giornata che hai liberi e durante i quali puoi dedicarti magari alla costruzione di una nuova abitudine, ehm, per quanto riguarda come inserire all'interno della giornata e un po', come ti dicevo nello stesso discorso di prima, implementarle gradualmente, quindi, uhm, senza diciamo, mhmm, pretendere di ottenere subito la perfezione in quello che vuoi, ehm, appunto raggiungere, ma andando per step, poco alla volta. E questo sicuramente è un modo per riuscire in qualche modo anche ad abituarsi a qualcosa di nuovo. Invece per quanto riguarda il trovare delle abitudini che riflettano i tuoi valori, ehm, beh sicuramente ti suggerirei magari di interrogarti su la persona che sei oggi e su ciò che ti piacerebbe raggiungere, quindi, ehm, quali sono appunto le tue aspirazioni, i tuoi valori per il futuro, anche i tuoi obiettivi, e a partire da questi, appunto, cercare poi di, ehm, in qualche modo trovare un'abitudine, magari anche informandoti, trovando un modello come hai fatto un po' in precedenza, che possa in qualche modo, ehm, avvicinarti il più possibile appunto a questa riflessione.
Ottimi, ottimi consigli, guarda, ti ringrazio, non non tarderò a cercare di applicarli nella pratica di tutti i giorni e ti aggiornerò sui miei progressi.
È stato un piacere esserti d'aiuto.